ครับ คือถ้าเกิดได้ฝึกพวกนี้บ่อย ๆ เนี่ย คือมันก็จะค่อยเห็นผลดีขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ร่างกายเนี่ยก็จะค่อย ๆ ปรับตัวเนาะ แล้วก็แบบ คือสุขภาพจิตก็จะดีขึ้น พอสุขภาพจิตดีขึ้นเนี่ยนะครับ มันก็จะส่งผลไปถึงสุขภาพกาย การนอนหลับเนี่ย ก็จะดีขึ้นตามด้วยครับ และการ นอน เนี่ย ก็จะทำให้เราตื่นมาสดชื่น หลับเต็มอิ่ม ไม่ค่อยเครียด แล้วก็สดใสตอนเช้า พร้อมที่จะต่อสู้กับวันใหม่ได้ครับ
อืม ค่ะ อืม อืม อื้อฮือ โอ้โฮ สุดยอด เลยค่ะแบบนี้ ดีจังเลยค่ะ ตามขั้นตอนที่คุณแนะนำเนี่ย เออ ถ้าหากว่า เราทำแบบนั้นมันน่าจะได้อย่างที่คุณแนะนำจริง ๆ แล้วอย่างงี้ค่ะ พอตื่นเช้ามาแล้วค่ะ ควรที่จะทำอะไรให้เราอะรู้สึกว่า เอ่อ ไม่ อยาก นอนต่อ แล้วก็อยากจะตื่นทำกิจวัตรประจำวันอะไรต่าง ๆ บ้างไหมอะคะ?